Да, совершенно верно.
Как как вот вступить и и пом э, по помочь им <chuckles> выйти на п на путь истинный?
Вот у меня есть такие пожилые родственники, а, которые считают, что ничего не знаешь и лучше, да, крепче спишь, и не надо ничего знать о своем здоровье. Вот, эм, здесь, э, ну, честно говоря, <chuckles> может быть, моя стратегия не самая лучшая, но я не нашла, э, более действенного, а, способа, чем напугать их.
<laughs> Чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Мгм. <laughs> Интересная тактика.
Да. <laughs> То есть я показываю и смотрю: "Вот, посмотри, вот, э, Марья Ивановна дотянула вот до такого, и теперь у неё проблемы с почками. А ведь если бы она, э, пораньше пошла к врачу и приняла меры предосторожности, ей бы вот сейчас не приходилось так мучиться".
Что будет с тобой, да? Мне кажется, эта тактика часто поль использована она была на нас, э, в детстве, да. <chuckles>
Да, на детях, наверное. Ну, может быть, поэтому она и работает на них, а, потому что они, ну, привыкли, потому что, сколько я не, а, оперировала научными данными, какими-то разумными доводами, вот это всё не работает, а вот примитивный страх работает.
Мгм. Это хорошая хо хо хорошая подметка. Да, м, правильно сделала, что подметила это. Эм. Ну, помимо этого, ещё, э, надо же как-то, м, по помогать им и по по др не тока в, э, медицинских решениях, да. Есть, э, люди, которым которых Допустим, хуже двигаются, проблемы с
Да, конечно.
пере передвижением, чисто. Вот как помочь в такой ситуации?
Да, есть масса ещё та таких моментов, бытовых моментов, а, но я думаю, что если есть проблемы с передвижением, а, то здесь нужно уже разговаривать о том, чтобы у пожилого человека был, а, постоянный помощник. А, потому что тебе же постоянно что-то нужно: а, какие-то продукты из магазина, просто пройти прогуляться, потому что даже если у тебя проблемы с передвижением, э, движение- это же жизнь, ты всё равно должен двигаться.
М.

Да, например, а как оплатить какие-то счета, а, или как принять решение, стоит ли, например, э, там, идти к врачу, к какому врачу, и что делать дальше с тем, что сказал врач.
Мгм. Да, им сложнее становится принять решение. Так.
Да, это, мне кажется, очень такой показательный момент. Им действительно становится сложнее принимать решения. Э, и вот здесь, мне кажется, самым таким сложным моментом становится именно обсуждение с родителями всяких медицинских вопросов, а, потому что они не привыкли заботиться о себе и не привыкли заниматься профилактикой.
Мгм.
А в пожилом возрасте это же ведь очень важно. Чем раньше ты займешься проблемой, тем меньше шансов, что она там усугубится и, а, выльется во что-то неприятное. Но вот
Да, да. Да, конечно. А, и и и некоторые н некоторые люди, они избегают ходить, э, по медицинским делам, да. Они это для них не самое приятное. Они будут, эм, как бы уворачиваться от этого по максимуму.